Ja, also, ich glaube, das äh, das würde se schon gut klappen. Es gibt halt auch so ähm, was ich gesehen habe, so Community Center, also, das sind dann so äh, so so Orte, wo man hingehen kann, die ha bie bieten halt auch so freie Kurse an, also, zum Beispiel so, ähm, Squaredance. <chuckles> Fände ich ja schon mal witzig.
Aha. Nur zum Schnuppern? Sind das Schnupperangebote?
Hm, das muss ich noch mal nachschauen. Äh, das Problem beim er beim dem einen Mal war, dass einfach die Zeit nicht gepasst hat, ja. Dass, wenn die das anbieten, da bin ich dann halt auf der Arbeit, ne? Und das natürlich dann schade.
Verstehe. Ja, das ergibt Sinn, dass es dann nicht klappt.
Mhm, genau. Aber generell fände ich das schon irgendwie mal witzig, äh, sowas auszuprobieren. Äh, grad wenn man im Wilden Westen wohnt, so ungefähr, ne? <chuckles> Da kann man das ja auch mal machen.
Ja, ja, dann, äh, genieße den Wilden Westen und schaue, welche Möglichkeiten er dir bietet. Und was deine Kontakte zu Hause angeht, da nutze einfach weiter die Messenger. Oder hast du auch schon mal Videochats ausprobiert, sodass man sich da auch regelmäßig sehen kann?
Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ähm, mit meiner Mutter. Also, da ist es eigentlich so, dass die sich, äh, fast täglich meldet, äh, und das halt dann auch per Video sch Videochat. Ähm, meine Freundinnen, die mögen eigentlich lieber schreiben oder Sprachnachrichten, ähm, weil, ich glaube, es passt besser in den
Aha. Schön. Mhm, schreiben aber keine regulären Briefe, sondern schreiben per WhatsApp und Co.
Ich ha habe auch 'ne Freundin, die schreibt mir Briefe oder Postkarten, tatsächlich noch. Mhm, äh, ja, da ich habe jetzt auch grade gedacht: „Och Halloween, es steht an.“ Also, hier, ähm, und ich sch schicke der auch jetzt, äh, so 'ne Halloween-Karte, weil die weil das gibt hier halt auch immer so schöne Karten. Also, das, ja also, es ist nicht nur mhm.
Ah, interessant. Mhm. Ja, sehr schön. Diese kleinen Gesten, die bereichern doch auch Freundschaften auf Distanz. Und es ist wichtig, diese Gesten immer mal wieder in den ein Alltag einzubauen, sodass man auch regelmäßig in Kontakt bleibt. Es kommt ja nicht wirklich auf die Länge der Botschaft an, sondern einfach auf das Zeichen, dass man zeigt: „Hier bin ich und du bist mir immer noch wichtig, obwohl du weit weg bist von mir.“
Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Genau. Mhm. Genau, das finde ich total toll. Also, das äh, genau das ist es halt, ne? Du hast 'ne Postkarte im Briefkasten und du weißt, der andere hat an dich gedacht. Ähm, viele machen das ja gar nicht mehr mit Postkarten, obwohl das halt so schön ist. Ähm
Genau. Ja, natürlich, aber es gibt ja da keine gesellschaftliche Norm, was man zu machen hat in der Kommunikation oder nicht. Falls dir die analoge Schiene immer noch lieb ist, dann nutze sie, schreib Postkarten. Und wenn sich auch dein Gegenüber darüber freut, dann ist das doch 'ne tolle Möglichkeit.
Genau. Mhm.